É, os amigos dele tava lá, e e ela também tava lá com o namorado dela, né? E aí, eh, ela começou a falar que ele não tava dando atenção pra ela, que que ele parecia que não tava feliz, hã, que ele tava parecendo que tava mal e que ele tava esquisito.
Tá. Certo. Uhum. Hum. Tá.
E aí depois, eu come depois que tudo isso aconteceu né, que que eu disse que eu fiquei meio perturbada, assim, com os meus pensamentos, e aí depois eu pensei: "Cara de repente a presença dela não é uma coisa boa pra ele ,né?" Porque,, sim, e aí depois juntei uma coisa com a outra, assim, na minha cabeça pensei: "Cara, às vezes, realmente não é uma uma presença boa pra ele, né, baseado em tudo já que ele viveu em relação a ela", que ela levava ele pra pra festa e ela ficava bêbada, deixava ele sozinho, bem pequeno. Uhum.
Aham. Ai, nossa, e ela é a mãe, não, que coisa. É. Uhum. Oi? Sério?
Sim, então ele é muito traumatizado com essa questão de bebida alcoólica, sabe? Eh
Então ele morava com ela antes de morar com vocês? Então, voc
Não, ele não morava com ela. Eh, depois que você isso. Exatamente. Então ele ele tem bastante trauma dessa questão de de ver as pessoas bebendo, né. Até na terapia às vezes ele fala, gente foi numa festa uma vez, e ele falou que, ai nossa o pessoal tava bebendo álcool. <laughs> Tipo uma coisa normal, né, que acontece, e e ele e ele bem traumatizado. É, então eu acho que isso foi uma intuição também, essa questão que aconteceu né, do dia que eles estava que ele tava andando de patins, e que eu tive uma intuição, hã, em relação a ela mesmo.
Era quando ela pegava ele ela fa ela levava pra festas, uau, quando ele é pequenininho. Hum. Certo. Aham. Ah,, aham. Mas marcou ele. Uhum. Tá. E aí vocês foram lá quando ela mandou mensagem pro pro seu marido, vocês foram lá buscar o menino?
E eu acho que meio perturba. Uhum. Fomos, fomos. A gente foi lá pra buscar ele, porque o meu marido falou: "Ah, se ele não tá se ele não quer ficar lá vamos buscar ele, né." Chegou lá ele falou que tava tudo bem, que não tava acontecendo nada.
Ah tá. É. Hã?
Hã, e
Era ela que não queria ficar com ele, será?